Obat nyamuk tuh kayak, biar maksudnya aku ada nya obat nyamuk elektrik gitu, Kak. Karena kan takutnya nyamuk tuh enggak terduga ya datangnya dari mana saja gitu kan. Apalagi kebetulan di belakang halaman rumahku itu tuh masih kayak banyak pohon-pohon gitu Kak dan, ada rawa-rawa juga iya jadi mmm, jadi itu emang tempatnya nyamuk banget kan gitu. Jadi aku sering banget tuh pakai itu, harus banget, penting banget, itu ada di kamarku gitu. Terus, eee, lampu tidur juga penting Kak, karena aku enggak bisa, eee, tidur tuh dalam posisi lampu hidup gitu. Jadi ya harus matiin lampu dan ada lampu tidur gitu, dan yang ketiga itu ada, eee, air purifier, Kakak tahu air purifier kan jadi, itu kayak iya untuk, apa ya, menyerap udara, yang tidak baik lah ibaratnya gitu terus dia ya udah, mmm, mem enggak enggak ngehasilin udara bagus sih, tapi dia menyerap udara-udara yang tidak baik, gitu.
Mhm. Iya. Oh iya, jadi saran ya, Kak? Mhm. Hmm, buat tidur, oke. Iya, oke oke. Mhm, iya tahu, Kak. Wangi. Mhm. Iya, itu makanya. Hmm, oke. Kak ada enggak kebiasaan Kakak yang sering Kakak lakukan di kamar nih, yang bikin tubuh Kakak tuh, jadi makin rileks, gitu?
Hmm. Ada ada Kak, aku biasa kalau di kamar itu tuh memang, zona nyamanku banget lah gitu. Seperti orang-orang kan pasti juga setuju sih kayak, tempat apa ya, kalau misalnya kayak pulang berkegiatan, aku habis dari luar tuh pokoknya pulang-pulang tuh langsung pengen buru-buru ke kamar, gitu. Nah kalau aku biasanya di kamar itu aktivitasnya, entah aku buka kerjaan gitu ya sambil rebahan tentunya. <chuckles> Terus jug aku juga melakukan journaling di kamar Kak, jadi aku ada set gitu. Iya, pakai meja belajar, aku ada meja belajar gitu, eee, space-ku untuk, mmm, journaling dan baca buku juga. Jadi banyak juga tuh, e mmm, aku punya rak juga yang isinya buku-buku gitu, jadi itu 1 tempat nyamanku juga, mhm, ben
Gitu. Iya. <chuckles> Udah langsung masuk kamar ya. Iya. Oh, gitu. Wah menarik itu. Mhm. Mhm. Wah, seru banget tuh di kamar. <chuckles> Iya iya. Jadi semua ada di kamar ya, Kak, ya. Ada enggak Kak aroma atau wangi tertentu yang bikin Kakak, bikin, apa ya, langsung calm gitu, Kak?
Betul Kak. Mmm. Ada ada, aku juga pakai pengharum ruangan gitu Kak yang wangi iya, yang wangi lavender ya terutama, aku sering banget tuh. Iya, soalnya nyaman banget beneran, aku aku setuju banget sih kalau pengharum ruangan itu tuh bisa bener-bener bikin rileks karena sebelumnya, aku enggak pakai pengharum ruangan Kak, terus kayak iseng-iseng aja gitu loh Kak, ngide kayak, "Eh, kayaknya boleh deh cobain pakai pengharum ruangan." Pas aku coba enak enak Kak, beneran rileks gitu loh.
Iya. Oh, iya. Oh, sukanya, mmm. Mhm. Heeh heeh. Iya, ternyata efeknya? Hmm, iya. Ngaruh di, apa ya, tidur makin nyenyak gitu enggak sih, Kak?